Ну, ты знаешь, я вообще, м, много лет считала это не просто чем-то нормальным, а даже, э, хорошим, потому что, на мой взгляд, мир такой многообразный, в нём так много культур. И если, допустим, человек увлекается этникой, ну, невозможно же увлекаться этникой только в контексте 1 какого-то народа. Хочется же тогда и кимоно, и сари, и всё на свете, и казахскую вышивку. Ну, не в 1, может быть, образе, но попробовать. Да? А вот. И только недавно я стала узнавать, что, оказывается, здесь есть этические нюансы.
Так. Ага. Мгм. Мгм. Попробовать. А какие этические нюансы? Вот о чём именно ты говоришь? Можно подробнее? Можешь ты небольшой экскурс, так сказать? Поделись деталями, пожалуйста.
Мгм. Э, попробую. Я на самом деле ещё не эксперт, я только начала вот читать и удивляться. Ну, это были какие-то точечные новости. Допустим, там прочитала о каком-то скандале, где, э, женщина выпустила бренд одежды с такими вот, э, м, казахскими принтами, м. И, на мой взгляд, это было очень красиво, и как бы это несло казахскую культуру в массы. Но, оказывается, казахи, м, возможно, не все, но, в общем, некоторые казахи, а, очень сильно возмутились этим, потому что она не относится к Казахстану никаким образом. Она не казашка этнически, и, э, как бы её деньги тоже идут не во славу Казахстана. Э, просто вот взяла их принты, национальные мотивы и использовала. И они это назвали культурной, эм, м, как бы это назвать, экспроприацией, да, или апроприацией. То есть тут непонятно, "экс" или "а". В общем
Ага. Так. Мгм. Да, неплохо звучит. Ну и что? Экспроприацией. <laughs> Да, да. Да, да-да.
украла, ограбила народ. Вот. А я не понимаю просто, в чём грабёж изначально, да, потому что, э, м, принты же всё равно остались их, они никуда не делись.
Украла, ограбила, наверно. Конечно, конечно. И ты знаешь, мне кажется, что даже наоборот, в общем-то люди, которые, допустим, те же европейцы, американцы, латиноамериканцы и так далее, они хотя бы узнают, что такое Казахстан в принципе есть, да, может, что-то почитают о культуре страны ...и узнают и о языке, и о культуре, и о народе, потому что это же не самое известное, не на слуху, как там Франция или США.
Мгм. М, может быть. Ну Мгм.

Да, и я стала размышлять, и подумала, что, во-первых, может быть, она элементарно не сделала словесный трибьют, то есть нигде не написала, что это казахские принты. Для большинства, м, как бы <grunts> мира это были просто какие-то принты, этнические, да. Но они могли думать, что это малазийские принты, какие-нибудь там узбекские принты, просто азиатские принты. А нужно было
Ага. Та Ага. Мгм мгм. А как ты узнала, что это именно казахские принты?
Ну вот из скандала, из новости, то есть там были казахи, которые показывали свои принты, говорили, у нас срисовали. А, вот. Возможно
А именно уже из скандала. Мгм. Ну ты просто, не уточнила сначала. Я и подумала, что ты узнала из трибьюта уже, а не из скандала. Ты начала как раз с того, что вот женщина выпустила и получился такой скандал. Я не поняла, что она не рассказала о происхождении принтов. Но это важный момент.
Мгм. Н-да. Потому что, если бы она, м, просто, вот допустим, сделала какие-то ролики о казахской культуре, то, несмотря на то, что это не деньги, это информация, но это всё равно такая дань. То есть ты как бы платишь, и, может быть, после этого Казахстан получил бы туризм там или что-то. Какие-то, может быть, казахские дизайнеры смогли бы подняться и дороже продавать свои товары благодаря этому. То есть она бы таким образом, как бы отстегнула вот такой вот, э, у нас это называли, м магарыч, да, когда ты человеку немножечко <grunts> благодарность приносишь, да.
Мгм мгм. Мгм. Ну да, действительно. Дань, да, как раз вот если говорить о Казахстане, как заплатил такую своеобразную дань. Спасибо вам, ребята, что вы сохранили- это наследие, и я смогла им воспользоваться, хотя бы вот в такой форме.
Мгм, м Ну, потому что, смотри вот если бы это была не народная какая-то вещь, а вот, допустим, это была бы авторская вещь, чьи-то авторские принты. Если ты их возьмёшь, то ты заплатишь роялти или там франшизу оплатишь, то есть какие-то всё равно будут отчисления. Здесь, конечно, уже вот этого прародителя всех казахов не найти. Каждому казаху не заплатишь, то есть это всё-таки ну что-то народное, и вообще после смерти там, а, автора да через 70 лет, это же становится общественным достоянием, но можно было б вот сделать такой символический жест, как бы информационную дань заплатить. Это было бы культурно.
Ага. Так. Конечно, конечно. Мгм мгм. Так скажем, реверанс в сторону страны, да, в сторону государства, в сторону истории этой страны и того, как собственно говоря зарождались эти принты. Ну хорошо, да, здесь понятно вполне, понятно, наверное тогда понятно.
Э, да. Мгм. Может быть, и ещё один момент М-да что она ещё могла бы сделать, она могла бы, ну если это принесло действительно, а, хороший как бы оборот, потому что, опять же, когда ты запускаешь какие-то принты, они же могут вообще не продаться, и тогда ты как бы себе в ущерб это сделаешь. Но если она, например, заработала на этом, она могла бы сделать какие-то пожертвования куда-то в фонд развития казахских <grunts> ну музеев там культуры, то есть чего-то этнического. Опять же, немного, какой-то разумный процент, всё равно ведь все богатые люди, ну, э, достигшие при этом ещё и какого-то духовного развития, да, не только финансового, они стараются куда-то жертвовать на какие-то вещи, и нужно было бы поддержать. Тогда, наверное, реакция казахов была бы другая.
Да, м. Так. Ну вот. Мгм мгм. Так.